À, không nha, mình mình không tin điều đó nha, tại vì đều là sự lập trình của con người hết mà, là trong tầm kiểm soát của con người, đúng hông? Thì, kiểu, mình có tin là tin, kiểu, người ngoài hành tinh á, ừ, là mình còn tin, ừ. Còn cái này là, kiểu, mình tạo ra nó mà, mình đang lập, ờ, cho nó thuật toán mà, đúng hông? Lập trình mà, làm sao mà nó hơn mình được, đúng hông? Ừm, ừm, đó, ừm, ừm, ừm. Thì cũng cảm ơn bạn hén, hôm nay lại dành để lắng nghe nè, cũng như là chia sẻ cho mình những cái điều rất là hay về công nghệ hén.
Không hả? À, à. Ừm hứm, ừm hưm. Ừm hưm. À, ô kê, ô kê, người ngoài hành tinh đó. <chuckles> Ừm hưm. Ưm, ừm, đúng, đúng, đúng, đúng. Ô kê kê, mình cũng hy vọng là như vậy, hy vọng là đều không ảnh hưởng đến con người trong tương lai. Ừm hứm. Ừm. Ừ hứm, mình cũng cảm ơn chia sẻ của bạn rất là nhiều nha, rất là thú vị mà hấp dẫn luôn. Ừ, chúc bạn một ngày tốt lành nha.
Ừm hưm. Ừm, chúc bạn nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc hén. Ừm, tạm biệt, tạm biệt.
Ừm hưm, tạm biệt bạn, bye bye, bye bye.